Et et là de enfin, de mes de nos yeux d'enfants, for forcément, on va voir u une étoile dans le ciel qui qui nous fait penser au traîneau ou un truc qui bouge ou ou un nuage spécial et dire: «Oh là là, je l'ai vu!».
Ah, trop fort. <laughs>
Et enfin, c'est vraiment génial et et avec l'âge, quand je commençais à avoir, heu, ouais, 15-16 ans, on a un petit qui est arrivé dans la famille, c'est le seul tout petit. Et beh, évidemment, on jouait tous le jeu et tout.
Bah, oui. <laughs>
En ouais, en en en je courais à l'autre bout de la rue: «Oh, je crois que j'ai vu un truc!» évidemment le petit, il suit et tout. Enfin, c'était c'est c'est magique et de vivre ça en tant qu'enfant et de le faire à vivre aux autres.
<chuckles> Mais, c'est marrant parce que quand je t'entends parler, en fait, ça me, heu, fait rappeler un souvenir de Noël où, heu, bah, on était, heu, pareil, tous, heu, assis à à la table, heu, heu, familiale. Donc, il y avait, ouais, peut-être eu <clears throat> un peu moins de 10 personnes et j'avais entendu un, heu, comme un bruit de traîneau, heu, de grelots: «clic kling clic clic clic», par la fenêtre. Alors et de jusqu'à maintenant, hein, je me demande encore, heu, si c'est
Oh ouais? Ah, toujours. <chuckles>
était passé et qui avait fait ça en blague, <chuckles> forcément ça devait être ça, quoi. <laughs> Et ouais. Mais oui et oui et oui. Et est-ce vas-y continue. <coughs>
<chuckles> Ah bah, oui. Bah, c'est vraiment réel quand on est petit, on y croit fort, hein? Et heu, ouais, pour la suite, pour continuer la suite, évidemment au bout de ces 15-20 minutes de de dehors à rechercher le Père Noël et on retourne, heu, enfin, les adultes reçoivent un coup de fil: «Vous pouvez rentrer». <chuckles> Donc, on rentre et là, dès qu'on dès qu'on rentre, enfin dès qu'on s'approche de la maison, on entend un peu, bah, des grelots comme tu viens de me décrire avec une musique de Noël et toute la famille qui est à l'intérieur, ils font: «Au revoir Père Noël, au revoir!» <chuckles> et évidemment, le Père Noël pendant notre absence, il était venu et il avait posé les c les cadeaux au pied du sapin de tous les enfants.
<chuckles> O Ouais. <laughs> Trop fort! <laughs> <gasps> Qu'est-ce qu'il est rapide quand même ce Père Noël, hein? <chuckles> Il est efficace, hein? <laughs>
Ah, il est vif, hein! On l'a on l'avait raté de peu. Après, enfin, ça, ça marche la 1re année, mais la 2e année, je t'assure que dès qu'on sait qu'on doit rentrer, on court, <chuckles> on court vers la maison.
M Ah, bah oui, c'est sûr, <coughs> c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que, heu, est-ce que le Père Noël, entre guillemets, a été «découvert» peut-être u une année par les plus petits, heu, ou alors, heu, ça s'est toujours, heu, bien passé de ce côté-là?
Non, toujours bien passé et puis, hem, comme je te disais, la famille de manière générale, on est b très bienveillants et même l'enfant de, on va dire, de 7 ans qui est entre 2, qui hésite, qui a compris, bah, il va même jouer le jeu pour pas gâcher le même le plaisir des adultes, de faire plaisir quelque part. Ils sont assez malins là-dessus, c'est vraiment bien fait, pour le coup.